और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप सुबह अ, व्यायाम कर सकते हो, योग कर सकते हो, अ, वो भी उसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, तो ऐसी आदतें भी हमें अपनानी ही चाहिए और सुबह जल्दी उठने की आदत तो मेरे ख्याल से होनी ही चाहिए जो कि मेरी बहुत ख़राब है तो अ, मैं तो खैर उसे छोड़ना ही चाहूँगा कि मैं उठ नहीं पाता सुबह काफ़ी क्योंकि ऐसा है ना कि मैं रात तक भी कभी-कभी देर तक सोता हूँ क्योंकि अ, हमारे कुछ जो काम का बोझ होता है, उस वजह से ऐसा हो जाता है कभी-कभी और फिर अगर आप रात को देर तक सो रहे हो, तो फिर अफ ऑब्वियसली सुबह भी हम लेट ही उठेंगे, तो पूरा वो शेड्यूल ही एकदम ख़राब-सा हो जाता है, तो ये तो होता ही है।
हुँ। जी। हाँ जी। हाँ, मेरा और एक
आप क्या मतलब लेट सोते हो?
नहीं, मैं लेट नहीं सोती हूँ, मैं द देर जल्दी लाइक 10, 10-11 तक हो सो जाने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये भी होता है कि सपोज़ सभी दिन सुबह जब उठती हूँ लाइक सपोज़ कुछ हो जाता है लाइक दिन ख़राब कैसे न कैसे कुछ न कुछ ख़राब होता ल किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से आप वो हो जाता है तो लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में रात गई, बात गई, हो गया, हो गया लाइक सुबह सोचती हूँ कि आज दिन की नई शुरुआत सपोज़ किसी से लाइक कुछ अनबन हो गई है, तो उसके वास्ते मैं अपने दिल में मैल नहीं रखती हूँ तो न्यू बिगनिंग्स च आज का दिन अच्छा जाएँगा, हो गया, हो गया रात गई, बात गई बोल के सोच के शुरुआत करती हूँ दिन में। ये आदत अपनाती हूँ ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव रहे दिमाग में और गिल्ट फ़ील ना हो, दिन भर गिल्ट फ़ील ना हो ताकि माइंड ख़राब और दिमाग भी ख़राब ना हो ताकि वो काम पे फोकस अच्छी तरह से काम करें।
ओके ओके। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ये हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, नहीं, ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, ये बात तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी।
इससे अपनी लाइफ़ अच्छी भी होती है। यह लाई इससे लाइफ़ अपनी सिंपल हुँ। हुँ, दिन
हाँ, बिल्कुल, नहीं जो आप बता रहे हो, वो अ, काफ़ी अच्छी लगी मुझे आपकी बात जो आपने बोला कि रात गई, बात गई कि ताकि अ, हमारी कोई बाकी जो पूरा दिन है, वो ख़राब ना जाए इसी सोच में।
हाँ, सिंपल भी हो जाती है लाइफ़ उससे अपनी अगर अपन कुछ जो भी हुआ सो हुआ, गया सो गुजरा सो बोल के।
हुँ। हुँ, हुँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो ठीक बात है मैं पूरी तरीके से अम, सहमति रखता हूँ, और मेरा भी यही है कि सुबह वही है जल्दी उठो।
आप जिम नहीं जाते हैं? आप जिम
नहीं, नहीं मैं अभी नहीं, मैं घर पे ही वर्कआउट वग़ैरह कर लेता हूँ, तो कभी उसके लिए श सुबह टाइम मिलता है जैसे आज भी छुट्टी का दिन था तो मेरे लिए तो मैंने सुबह ही कर लिया। बट बहुत बारी ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया सुबह नहीं उठ पाता, तो मैं शाम को करता हूँ, बट छोड़ता नहीं हूँ मैं क्योंकि वही है थोड़ा-सा अगर आपने छोड़ दिया तो फिर अ, थोड़ा मैं बोलूँगा कि वो डिसिप्लिन कहीं न कहीं नहीं रह जाता।
हुँ न